Secondo te
Secondo me non lo so sincero. Secondo me è ancora vivo. Secondo me pot perché devono devono farlo un nuovo film. Devono fare un nuovo film. Assolutamente. È una saga che non può finire così, quindi secondo me lo trov trovano un modo. Già che adesso stanno facendo uno spin off, chiamiamolo. <sucks teeth> <chuckles> Sicuro lo trovo adesso sì, esatto. Adesso trovano un modo per farlo tornare. sicuro c'è un modo per adesso lo trovano.
è ancora vivo? Ah. <chuckles> Eh, eh. Sì. Ah-ah. Eh sì, sì. Con Ballerina? Eh, mh, sì. In Ballerina lui e esce come tipo flashback o cose del genere.
Eh ecco, appunto. Sì vedremo delle vedremo vedremo uno flashback dove, eh, sì, in realtà si è salvato. <chuckles> Vedremo, però vabbè, ogni caso sono mol anche sono ma film come tipo 007 più famosi, ehm, molto, molto classici, mai visti? Quelli più anche vecchiotti.
Eh, eh. Sì. Eh.

Nord, nord.
Ah.
Ciao.
Ciao.
Come va? Tutto bene?
Tutto bene ti ringrazio, tu come va?
Tutto ben tutto bene, un po' caldino oggi so so
Ah. Eh, in effetti.
Mh. 'St'esta st'estate fa un caldo afoso.
Eh, siamo tutti accaldati, infatti stavo mangiando un gelato poco fa.
<giggles> Sta devo stavo pensando di mangiarlo tra un pochino, a dire il vero.
<chuckles> Eh.
Senti, v oggi volevo sentirti pa mhmm, no, vai, vai. Va, va, vai, vai te, nessun problema.
Allora No, niente, siccome l'arte comprende tante cose, no, l'arte, in generale, anche il cinema è arte, i film e tutti, no. Quindi secondo te, il valore dell'arte, ehm, nei tempi di oggi, come lo vedi?
Mh-mh. Certo, certo. Sì.